Ayan na, siyempre, ah, mahirap tanggapin sa simula dahil, ah, hindi natin naisip na ganun palang, ah, gusto nilang mangyari sa atin may mga pagkakataon nga na tal baliktad o taliko o baliko yung ano, ah, nagiging resulta, 'di ba? Siyempre, ah, habang tumatagal, ah, nasasang-yunan na naman na nila tayo kung ano yung ga kagustuhan natin, 'di ba? 'Tsaka, ah, dun din kasi sila nagre-rely, kung gusto mo o talagang masaya ka dun sa ganoong ah ginagawa mo. Ah, ah, sasang-ayunan ka nila. Pero yung sinasabi na, ah, yung payong, ah, hindi naman maganda na may, ah, ah, may resultang iba ang mali ay talagang, ah, bahala ka na kung paano mo i-aadapt yun sa sarili mo. Kasi, ah, kahit ako, eh, minsan kahit anong sabi nila may pagkakataon pa ring, ah, hindi ko nasusunod. 'Di ba? dahil oo dahil sa mga nasa paligid o sabihin nating dahil sa mga kaibigan, 'di ba? 'tsaka ayan, ah, ah, nakakaapekto yun sa paraan na, ah, natatakot akong, ah, umusad, 'di ba? Kasi kung sa kanila ang gusto nila ay maging successful na businessman ka pero ang gusto mo, gusto mo maging teacher, so, sa paraan na pag-step mo pa lang, ah, nandiyan na sila, nakaabang na sila, kung anong gagawin mo, 'di ba? Minsan pa nga masasabi nila, "oh, bakit ka nag ano, nag ganito? 'Di ba, ang gusto din namin ganito, para sa gan'yan", 'di ba? So, sa paraan na 'yon, nahihirapan ka mag-focus o nahihirapan kang simulan oo. Kaya maraming mga nagrerebelde, ah, sinisisi ang pamilya, 'di ba? Dapat hindi na naman eh, oo. Ikaw ba? May dadagdagan ka pa ba?
Mhm. Ah. Mm. Mm. Ah. Mm. Oo. Oo. Mm, mm. Oo. Oo. Mm. Hmm. Mm. Oo. Ah, okey okey. Mm. Oo, Mhm. Oh Mhm, okey. Oo. Mhm. Mhm. Oo. Oo. Mhm. Mhm. Totoo. Oo. Totoo. <chuckles> Tama, tama.